Alors voilà, c'est une situation, heu, qui se reproduit tout le temps et heu, je voudrais te parler de ça pour un petit peu, heu, sortir ça de moi, pour, heu, me me retrouver un petit peu plus, heu, dans la sit on où je je contrôle ce genre de situation. Parce que c'est un petit peu, heu, voilà c'est un peu frustrant sur le sur le long terme. C'est que chaque fois à chaque fois, j je je suis quelqu'un qui adore, vraiment, mais qui adore apprendre de nouvelles choses, qui adore explo explorer, heu, la création de que ce soit sur le te le le plan vidéo, audio, musique, heu, code, heu, dé développement, logiciel, ce genre de choses. Tout ce tout ce qui est en ce moment, heu démultiplier les potentialités qui sont démultipliées, à l'ère de l'intelligence artificielle. Ben, en fait, ça ça ça a tendance à me, voilà à me lancer dans plein de side project, des des projets qui sont des side quest quoi, heu, et qui sont des pas des choses que je devrais faire
Mmh mh. Mmh, d'accord. Ouais. Mmh mh. Waouh! Ouais. Ouais. Super, waouh! Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
et du coup, heu, bah, en fait, hem, ce qui se passe c'est que, je commence plein de bouts de choses, j'en termine certaines, mais c'est rare. Et heu, et du coup c'est parce que, hem
Ouais. mmh, d'accord.
soit j'arrive à obtenir, heu, la satisfaction d'un résultat qui c qui commence à me faire plaisir donc, du coup, heu, je me dis ça ça y est j'ai réussi à à aboutir le truc mais, hem, pour passer l'étape suivante qui est de livrer, c'est-à-dire de le rendre utile, de le s t de vraiment le, heu en faire quelque chose, de vraiment vraiment utilisable, bah, ce stade-là, mmh, je bloque et heu, la plupart du temps, heu, du coup, la plupart des choses que je fais <chuckles> ne sont jamais fi
Mmh mh. Mmh mh. Mouais, <chuckles> d'accord, bon OK, je comprends. Bon, en tout cas, bravo à toi d'être aussi curieux, hein. C'est chouette, ça a l'air ça doit être cool, heu, de vouloir essayer plein de choses comme ça. Et hem, là j'ai une question: heu, quand tu commences, heu, c'est quoi ton intention? Est-ce que tu as l'intention, justement, de terminer en disant, heu: «C'est ça mon objectif final»? Heu, heu supposons, heu, que ce soit dans le développement web, tu dis: «Ben, à la fin je veux une application, un site». Heu, je sais pas, peu importe. Ou bien tu commences juste parce que tu as l'excitation de, mmh de manipuler un nouvel outil, heu, d'être dans la création?
Mmh mh. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est en en effet, heu, l'excitation de manipuler un nouvel outil, de découvrir quelque chose de nouveau et de d'avoir ce ce ressenti de un peu de retour, heu heu, hem, rapide de gratification de «Waouh! j'ai réussi à créer quelque chose». Mais en fait, c'est c'est au moment où ça devient plus compliqué, au moment où, en fait, ç je veux que ça commence à freiner, où je rencontre des freins créatifs ou des freins techniques et c'est à ce moment-là que, heu, je commence à un petit peu perdre cette émo cette émotion et cette énergie du début et heu, on arrive à en fait, où, heu, «Waouh! finalement c'était bien, mais pas top!» et ça fait un peu comme si, heu, comme comme un enfant qui a terminé de jouer avec ce ce, jouet, quoi, tu vois? <chuckles> Alors qu'en fait le le pire le pire c'est que souvent, c'est un vrai motif qui me qui me met dans la situation de de vouloir apprendre cet outil ou cette chose. C'est juste que soit c'est, heu, <chuckles> c'est c'est ma ma volonté ou ma croyance que ça va être simple et que ça va être rapide et que en je vais rapidement a arriver à un résultat et puis après ce qui ce qui se passe c'est que, heu, arrivé à un 2e qu stade, c'est le stade de OK, l'exigence créative, l'exigence de résultat et comme j'ai, heu, des standards assez élevés, heu, ah, ben, si si c'est pas suffisant et que ça demande trop d'énergie pour arriver à une qualité suffisante, heu, c'est trop frustrant et là, je je laisse tomber, je dis: «1ttends finalement c'était pas si bien que ça, quoi».
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Mmh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ah ouais, donc le perfectionnisme vient prendre le relais et dire: «Ah, bah non, soit je fais quelque chose de parfait, soit je fais pas, quoi», heu, ouais, je comprends, mais, heu, est-ce que, hem, à tout hasard, tu aurais déjà essayé, juste, de revoir tes exigences à la baisse au départ? Par exemple, si c'est un gros projet, heu, te dire de faire les choses que étape par étape? 1re étape juste, heu, je, hem, comment dire? Je je m'habitue au à l'outil, je vois les capacités, je réalise un petit truc, heu, je sais pas si tu fais de la musique, heu, bon, heu, je fais que, heu, un petit son, 30 secondes d'une création musicale, pas plus. Est-ce que tu as déjà essayé de de segmenter et de mettre des jalons et puis comme ça, tu as moins l'impression en fait de d'avoir énormément de travail devant toi et juste les choses se font les unes après les autres dans un temps, heu, aussi, hem, adapté, tu vois? Sans exigence.
Mmh mh. Mmh mh. Eh ben, en en fait, heu, c'est c'est, heu, comment dire? C'est toujours comme ça que je enfin, c'est souvent comme ça que je commence, mais c'est jamais une intention volontaire en fait. C'est-à-dire que quand je de quand je découvre quelque chose de nouveau, je, voilà, je commence toujours par essayer faire quelque chose de petit. Mais rapidement, en fait, heu, j'ai j'ai un peu, heu, un esprit très arborescent et donc rapidement, ça me donne des idées, qui donnent encore des idées, qui font encore des idées et donc en fait, je rentre ra quand ça arrive, c c c'est pas souvent. Je suis pas en train de dire que c'est c'est tous les matins ça, c'est pas vrai. C'est c'est c'est uniquement, heu, au moment où j'ai ce flow et je suis en train de découvrir ce nouvel ce nouvel outil ou ou une nouvelle approche ou, heu, un changement de, mmh «tu es sur quelque chose d'intéressant!». Eh bien, oui, là, dans ce cas-là, je je en fait, je rentre dans dans une espèce d'exploration et et j'ou j'oublie complètement l'objectif initial qui était assez rationnel, qui était de: «OK, obtenir résultat». C'est c'est juste comme ça que fonctionne et donc du coup, hem
Ouais. D'accord. Mmh mh. Ah! Ouais. D'accord. Ouais, ouais. <chuckles> Mmh. Mmh mh. D'accord. D'accord.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, heu, j'ai fait ça avec, heu, j'ai un programme en ligne que j'ai commencé, que j'avais vraiment passé du temps à je me rappelle ça remonte un peu, c'était il y a quelques années et j'avais passé vraiment beaucoup de temps à le produire, c'était, heu, alors à l'époque, c'était sur le sujet du marketing, heu, parce que c'était un peu un sujet qui m'intéressait à ce moment-là et j'avais fait cette formation et je l'ai commencé et je l'ai jamais livrée et et genre jamais et pourtant j'ai passé des heures là-dessus. J'ai dû passer peut-être, heu, pff, je sais pas, 5-6 heures d'enregistrement, heu <laughs> et je me dis: «Mais, ce truc-là, heu, je le monde ne l'a jamais vu!», quoi. Alors, il y a évidemment, il y a des choses que j'ai faites qui ont été livrées, heureusement, heu, voilà, donc des qui sont en publiques et qui sont, heu, qui ont atteint un un degré de reconnaissance donc du coup, ça, j'ai. C'est juste c'est c'est juste que ces choses là sont rares et et si, si j'avais ce la comment dire? La persévérance pour livrer toutes les choses que je commençais et d'accepter qu'elles soient pas, heu
Mmh mh. Mouais. Ouais. Mmh. Super! Waouh! Mmh mh.
au de au degré de qualité que j'exige, au moment où je les livre, ben, peut-être qu'il y a des choses qui seraient beaucoup plus visibles et ça c'est c'est un peu le
Ouais.
le problème, quoi.
Je comprends et hem et si on changeait de point de vue, heu, là-dessus? Et si finalement, hem, c'était plus pour, heu, le parcours ou alors, heu, pour justement l'expérience, hein, comme, heu, tu tu en parlais que pour forcément une finalité? Et si finalement, hem, tous ces, heu, projets, heu, non aboutis, en tout cas, heu, ont permis à des à d'autres projets qui justement ont été aboutis, présentés à un public et tout, d'exister? Est-ce que tu penses que finalement c'est un peu ton processus créatif et heu, et c'est pas si grave parce que, hem, heu, comme tu dis c'est des side projets, donc c'est des des des trucs que tu fais à côté de ton activité principale. Est-ce que ça a forcément, heu, ambition ou objectif d'être, heu, concret, enfin, avec une finalité, présenté à un public. Est-ce que déjà juste, le fait d'apprendre et d'être dans ce processus-là, c'est pas suffisant pour toi?
Mmh mh. Mmh mh. Bah en fait, heu, j j j j j'aurais envie de te dire: «oui», heu, mais, heu, <laughs> il y a un mais, il y a il il y a un mais quand même parce que, hem, souvent ces side quests quand elles arrivent, en fait, parce que moi je suis entre entrepreneur, donc, heu, j'ai une société et donc voilà, je suis, heu, j'ai mon temps qui est qui est censé être libre, mais qui, en fait, est très chargé, parce qu'il y a plein de choses que je dois faire, que j'ai pas forcément envie envie de faire mais que je fais et puis, de temps en temps, j'ai ces espèces de de d'initiatives qui arrivent, heu, sur un sujet, heu, qui est connecté ou qui arrivent parce que j'ai rencontré un problème ou un souci, heu, par exemple, l'année dernière, c'était, heu heu, développer un logiciel pour optimiser, heu, la taille disque des des rushs vidéos, heu, sur me sur mes disques, qu qu j'avais des disques qui étaient pleins partout. Je me disais: «Mais il faut vraiment que je fasse quelque chose!» <chuckles> et je je je me suis dit tiens, je vais faire ça et c'est et voilà ça a pris 2 semaines, 2 semaines intensives et pendant ce temps-là, je ne faisais pas ce qui était important. C'est ça le problème, c'est que
Mmh mh. Non? Tu te sens frustré? Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais. D'accord.
et le re le résultat, m'a permis d'obtenir ce que je voulais comme résultat, c'est-à-dire de réd de réduire mon espace disque et cetera et de de gagner de l'espace. Mais, l'application qui était, heu, le fait de de l'objectif, la cerise sur le gâteau, c'était d'arriver à vendre cette application et de le le vendre comme un bundle, ça, ça n'a jamais existé. C'est dommage.
Hein, hein. Ouais. Mmh mh. Ah, d'accord, OK. Ah, mais c'est intéressant cet exemple. Parce que finalement, quand c'est pour répondre à un besoin urgent, heu, qui t'es propre à toi, heu, là, tu te retrousse les manches, tu es concentré, tu avais besoin de faire de l'espace, heu, dans ton disque dur au niveau des dans ton ton espace de stockage pour les vidéos, ben, tu l'as fait en 2 semaines, c'était fait et puis il était fonctionnel ton truc?
Mmh mh. Après ouais, c'est c'était des téras et des téras de données. C'est pour ça, <laughs> ça commençait à faire beaucoup, quoi.
Ouais. Mais n'empêche le le besoin était clair pour toi, la finalité était claire, puis tu en avais vraiment besoin. Alors que mmh, est-ce que quand c'est un peu plus abstrait, heu, tu te dis que potentiellement, heu, tu développes, heu, un logiciel, heu, un outil, peu importe, une création digitale, mais, heu -potentiellement tu peux la vendre- mais finalement les clients tu sais pas, tu les vois pas au bout, heu, ça demande un effort aussi de marketing, de vente, commercial. Hem et si en fait, heu, toi tu restais, heu c'est vrai qu'on on sent l'esprit entrepreneur qui en fait répond à des problèmes. Il manque quelque chose, je le crée. Heu, est-ce que, heu, si tu avais quelqu'un qui te secondait sur la partie commerciale ou quelqu'un qui s'occuperait de de faire le bout restant, c'est-à-dire de vendre, heu, le l'objet ou de de promouvoir ce que tu as fait, est ce que ça pourrait t'aider, heu, à aller jusqu'au bout de tes fameux projets?
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Oui, ce serait bien, hein, c ce serait bien ce ce pour le moment cette personne je je elle ne, heu je l'ai pas encore, j elle existe pas, mais ça veut pas dire que c'est pas possible, en effet. C'est vrai qu'une espèce de mmh, une personne qui qui a agi comme, heu, un m médiateur créatif pour, heu, concrétiser les, heu, les idées, ouais. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, ouais. <chuckles>
Mouais. Mmh, mmh mh. Heu parce que des fois, quand on sait qu'on est attendu eh ben, justement, on a plus envie de faire les choses. Heu, peut-être que ça pourrait marcher si tu sais que, heu, tu dois livrer quelque chose au plus vite. Hem, du coup, heu, ben, heu, tu as quand même ton processus créatif, mais mais il y a un objectif qui est assez clair et ça te fait sortir aussi, heu des fois il y a un petit tunnel, hein, créatif dans lequel on on est bien et heu et on n'arrive pas forcément à en sortir. Ça, ça pourrait, heu, aider en fait, qu'il y ait un sorte de d'arbitre, heu, ou, heu, de maître, heu, peu importe, hein, qui te dise: «Eh oh! Heu, ça ça a objet, heu, à être, heu, commercialisé, heu et terminé». Je sais pas si après je sais pas si ça fonctionne avec toi, hein, ce ce genre de de personne, heu, quelqu'un qui prendrait le relais, est-ce que ça te conviendrait?
Mmh mh. Mmh mh. Bah, en fait, heu, j'ai mon associé qui est qui fait ça, hein, heu, qui, heu, me dit: «Ah ouais, ça c'est bien» et qui me dit mais le problème, c'est que, hem
Ah!
ah, heu, je sais pas en fait, je pense pas que qu'elle, heu, qu'elle saisit le pourquoi créatif et l le pourquoi l'initiative qui a généré ça et le la réalité potentielle. Mais en fait, heu, quand je lui e je lui explique le plan, je lui dis: «Tu vois ça ça peut être une, heu, une application qui se vend, heu. Automatiquement, heu, j'ai regardé heu, le le genre de m le marché de ce genre d'application c'est et c'est un vrai besoin». Mais, heu, c'est juste que peut-être au moment où je réalise l'effort qu'il faut et l'effort marketing et que finalement elle, elle est pas non plus disponible pour faire cet effort-là, elle est là juste pour reconnaître, pour dire que c'est peut-être une bonne idée, tu vois? C'est à ce moment-là que que ça ça fait, hem, une impasse, quoi. Mais voilà.
Mmh. Ouais. Hein, hein. Ouais. Mmh. Mmh, mmh mh. Mmh. Mouais, je comprends. N ouais, je comprends. Mais en tout cas après, heu, continue sûrement à faire, heu, le tout étape par étape, ça ça a l'air de bien marcher, et puis peut-être que des fois, faut pas forcer. Quand il y a des choses qui sont, heu, amenées à être rendues publiques, finalement tu le fais et heu, et peut-être que ça viendra tout seul, aussi, donc, heu, moi j'aurais envie de dire, heu: «Pas de pression». En tout cas, il faut que tu gardes la magie de la création.
Mmh mh. C'est ça. Beh, merci, je vais essayer de garder la magie de la création et et heu, uniquement appuyer sur la la pression créative pour terminer. Donc merci pour ça encore. Mmh.
Je t'en prie.